Ờ, bạn ơi, cách đây 3 năm á nha, thì mình có một cái mối tình nè, mối tình này là một cái mối tình mình có thể, gọi là, khắc cốt ghi tâm luôn á bạn. Ờ, mình và người bạn này là hai người đều yêu nhau đều yêu nhau cả, có thể là tình cảm của mình không có thua với lại tình cảm của người ta không có thua thiệt gì với tình cảm của mình đâu ha. Nhưng mà á nha, ờ, khi ừm, khi mà hai đứa mình đang yêu có thể là sâu đậm nhất trong cuộc đời của mình luôn, hai đứa mình yêu trong vòng 2 năm mà, mà bạn hiểu đó, trong vòng 2 năm mà tình cảm đó không vơi đi thì chắc chắn rồi, đó chính là một cái tình cảm rất là, gọi là, vi diệu luôn, đúng hông? Nhưng mà sau đó thì tụi mình có một cái sự kiện rằng là anh này phải đi bên ra nước ngoài, đi ra nước ngoài ở đây và định cư luôn bên đó, ừm, có nghĩa là ảnh định cư ảnh ở, ảnh sống luôn bên đó và anh có hỏi mình rằng là "Ờ, có muốn đi định cư ở nước ngoài hay không?" Thì trời ơi, mình cũng đứng giữa cái sự lựa chọn gia đình với lại là tình yêu thì mình hông biết lựa chọn như thế nào. Và trong một phút ờ, trong một cái phút lí trí nào đó của mình á, thì mình đề nghị rằng là hai đứa tụi mình dừng lại đi và mình chỉ có thể là sống ở cùng với gia đình của mình thôi, mình chỉ gặp mình bắt buộc là mình phải gặp ba mẹ của mình chứ còn anh ấy thì, ờ, gọi là, lâu lâu về nước thì tụi mình có thể đi cà phê với nhau rồi các kiểu á bạn, nên là hai đứa mình đã quyết định chia tay. Ừm, có nghĩa là chia tay trong hòa bình nè, và chia tay trong cái việc mà hai đứa vẫn còn rất là nhiều tình cảm đối với nhau, nhưng mà buộc phải chấp nhận chia tay thôi. Ờ, nên là trong cái khoảng thời gian đó nha bạn, mình buồn rất là nhiều nè, rồi mình có nghĩa là mình hay di mình bị mất ngủ á bạn, rồi mình dùng thuốc uống rất là nhiều luôn. Nói chung là mình cảm thấy ờ, mình mình mình đây là một cái khoảng thời gian mà mình bị trầm cảm luôn, cũng như là mình bị tự ti luôn á bạn. Trời ơi, ngủ mà có thể là, ờ, lúc nào á nha, trong đầu của mình cũng đều là hình bóng của anh này với lại là lúc mà tụi mình đi chơi chung với nhau, nên là nó đâm ra á bạn ờ, lúc nào mình cũng bấm điện thoại, ngày đêm mình bấm điện thoại đâm ra cái chuyện là mình bị mất ngủ liên miên, liên tục trong vòng khoảng có thể là 3 đến 4 tháng luôn á bạn. Ờ, nên là bây giờ tới tới hiện tại bây giờ nè, rồi mình đã chia tay xong mình vẫn gặp cái tình trạng bị mất ngủ luôn nên là bây giờ mình chia sẻ với bạn mình cũng mong muốn đó là, ờ, bạn cho mình một vài cái lời khuyên để làm như thế nào có thể là vơi bớt đi cái chuyện này á bạn.
Kê. Vậy đó ha. Ừm, tốt quá. Ừm. Chính xác luôn á. Ô, vậy đó ha. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, hiểu nha. Rồi. Ừm. Vậy đó ha. Mình hiểu nè. Ừm. Rồi.

Ừm, chắc chắn rồi, mình sẽ suy mình sẽ xem xe ờ, mình mình sẽ suy nghĩ lại trong cái việc là cái góc nhìn của mình của của lúc trước với lại bây giờ sau khi cái lời khuyên của bạn á bạn. Bởi vì là lúc trước mình trời ơi, lúc nào mình chỉ cái biết rằng là, ờ, mình mình chỉ quan tâm đến một chữ thôi, đó chính là chữ "buồn" á bạn. Trời ơi, lúc nào ở trong đầu của mình cũng là buồn, cũng là buồn hết trơn á và lúc nào cũng hình bóng của anh ấy nói chung là, không có vơi được đi á bạn. Và cái cảm xúc mãnh liệt nhất ờ, ở trong lòng của mình đó chính là nhớ anh ấy, nhớ tới nỗi mà nhiều khi á nha, mình muốn là, ờ, đặt liền cái máy bay để đi sang bên nước đó, nên nên bên bên nước của anh ấy đang định cư và gặp anh ấy thôi á bạn. Nói chung là, nhiều khi cái lý trí của mình nó chưa có được táo lắm ờ, nên là, ờ, buồn quá thì mình mất ngủ nè. Đâm ra mất ngủ thì mình phải biết mình chỉ có dùng thuốc thì mình mới vào được giấc ngủ được thôi và sau nhiều lần như vậy thì mình bị lạm dụng luôn á bạn.
Ừm. Mình hiểu. Rồi. Mình hiểu. Ừm hừm. Đúng rồi.

Ừm, mình thấy hợp lý nha, ờ, mình nghĩ là thay vì mình cứ nằm mình lướt, cái, điện thoại vào những cái video hoặc là những cái cái loại nhạc buồn đi ha, thì thay vào đó thì mình nên mình viết cái nhật ký để có thể là, ờ, phân tâm phân hướng đi, cái cái cái cái cái sự buồn bã của mình nè, và nếu như mình cũng biết là sao ta, lỡ mà mình viết nhật ký mà mình viết những cái điều buồn trong đó thì sao? Ờ, rồi, <chuckles> ờ, cái, kiểu như là, lúc nào cũng buồn nên là viết rồi viết cũng buồn, hoặc là khi mà mình ăn á nha, ví dụ như những lúc mà mình ăn đi thì mình cũng đều nghĩ tới anh ấy rồi mình buồn á bạn, nói chung là trời ơi lúc rơi vào cái trạng thái là buồn bã hết trơn á, nên là mình không biết giải quyết cái nỗi buồn đó nó như thế nào luôn ấy bạn.
Ưm, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. <chuckles> Mình hiểu, ừm.